Bah, que je j'étais un peu, beh, de dans la surprise, mais j je savais pas quoi leur dire en fait. Je disais: «Mais non» et je enfin je je vraiment je voulais pas m'endormir mais, heu, mais c'est venu comme ça, j'ai pas réussi à lutter. Je sa je je je savais pas comment expliquer en fait. Je je pouvais pas expliquer mieux que quelqu'un qui s'est juste endormi parce qu'il s'en en il s'en foutait. J'ai mmh, c'est que, heu, une fois que j'avais une réelle explication que j'ai pu, heu, bah, j'ai même plus eu besoin de la sortir parce qu'il le savait, mais, heu, mais c'est vrai qu'au début, bah, je me suis pris des heures de colle hein. <laughs>
OK ouais. Bien sûr, ouais. Ah oui d'accord, ouais, c'est vraiment pas c'est vraiment pas juste. Bon et maintenant j'entends que tu le tu le prends bien mais, heu heu
Bah, <sighs> ça ça se comprend. Le prof il voit il voit l'élève dormir et tout, c'est pas c'est pas agréable pour lui, heu, ce qui compte c'est qu'une fois qu'ils ont su déjà qu'ils aient insisté auprès de mes parents, ça a vraiment aidé au fait qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, et une fois qu'ils ont su, bah ils ont eu, heu, l'atti la meilleure attitude possible, donc, heu, non je peux pas leur en vouloir.
Et oui, oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Oui, oui, non, comme tu l'as dit, c'est c'est voilà, sans qu'il sache quoi que ce soit, ça peut être, heu, perçu comme, heu, comme de la provocation presque, mais, heu, mais bon. Toi de ton côté, heu, peuchère, tu n'avais pas tu n'avais pas non plus choisi, heu, bah, cette maladie, donc, heu, c'est c'est pas une situation facile, heu, ce que tu as vécu, et et à travers ton récit, beh, j'entends quand même, heu, une forme de, beh, de force et de courage donc, heu, c'est quand même, heu, ouah, c'est quand même beau et
<chuckles> <sniffs> Et bah c'est une maladie qui laisse pas le choix, c'est c'est, <chuckles> sinon, heu, bah, on dort, voilà. <laughs>
et oui, ouais, bien sûr, ouais. <laughs> B bon quelque part, heu, ça ça pourrait être, heu, ça pourrait être pire peut-être, heu, peut-être, finalement, voilà, le mot est celui-ci, c'est que tu tu vas dormir mais, heu, je comprends que ça doit pas être, heu, ça doit pas être facile tous les jours, et ça doit pas être une maladie très très sympathique. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir, bah, pris le temps de m'expliquer tout ça et et voilà c'est, heu, c'était un un récit très prenant et très touchant, donc, heu, voilà merci à toi.
Oui, bien sûr, il y a pire. Merci, à toi aussi pour tes questions.